Terus ya udah, terus belajarnya ya itu, nyolong-nyolong, kalau misalnya jam istirahat, eee, kan makan dulu 15 menit kan dari jam 12.00 sampai jam 1.00, nah 15 menit aku makan, 45 menit itu aku belajar. Terus kayak misalnya perjalanan nih, misalnya dari kosan aku kan kerja di Cilegon kan, terus, eee, rumahnya Tangerang terus kemudian, eee, apa, sekolahnya kan di Kuningan, kan lumayan tuh. Ya udah, perjalanan itu selama kita naik, eee, kendaraan umum, belajar.
Oh keren sih. Mhm. Oh oke. Oke. <laughs> Oh bisa buat belajar ya? Oh oke oke, itu keren banget sih Kak. Eee, itu emang harus, eee, disiplin ya dan manajemen waktunya emang harus fokus sih nggak bisa ngasal ya. Tugas kuliahnya juga banyak banget, sehari 15 jurnal itu kebayang sih. <chuckles> Eee, mau, ngomong-ngomong soal tadi nih, eee, yang mata kuliah yang nggak Kakak suka itu ya, gimana nih proses Kakak mengejar itu? Mau nggak mau kan emang harus lulus kan ya mata kuliahnya.
Gitu cara bagi waktunya. Betul. Iya, mabok dah. Betul. Nah itu caranya, eee, dekatin teman yang pintar di be apa, di apa namanya, di mata kuliah itu. Jadi, kan ada kan anak-anak perbankan pasti jago lah ya. Ada yang jago sama anak-anak yang memang kerjanya berhubungan sama accounting biasanya aku nanya, "Eh, ini coba jelasin dong artinya ini nih apa." Nah, kebetulan anak-anak itu baik, ya karena masih muda-muda itu baik-baik. Jadi mereka buka sesi kelas gitu, sampai ujian pun, 1 hari sebelum ujian itu kita belajar bareng sama dia dia ngajarin cara ngerjain Excel file-nya itu kayak gimana.
Mhm. Iya ya. Mmm, takut kali Kak. <laughs> Oke. Mmm, keren keren sih.